Знаешь, у меня, э, есть такая проблема: я не могу придерживаться вот, а, своей рабочей рутины. Может быть, вот, я не знаю, ты можешь мне что-нибудь посоветовать, а, потому что она у меня резко поменялась, и я её вот, э, до сих пор как-то не нашла. А поменялась она из-за того, что раньше я работала в офисе. И вообще, в принципе, я всю жизнь всегда работала только в офисах. У меня никогда не было ни частичной удалённости, ни в э, каких-то проектов. Я не брала работу на дом. То есть всё было всегда вот, э, в офисах, и, э, это было очень чётко, м, поэтому, это всё было так структурировано. А потом я перешла на работу на удаление И, э, работаю из дома. И вот теперь эта вся у меня какая-то рабочая рутина вообще вот сбилась. То есть у меня есть какое-то представление, как, э, это должно быть. Ну, то есть, в принципе, так же, как это было и на работе. Но это вот так не работает, и, а, она очень неэффективная. Вот какой-то мой мой день, он получается очень неэффективный в плане работы. И меня это очень расстраивает, а, потому что я просто, м, ну, не успеваю делать то, что мне нужно, мой объём. Но вот когда я, допустим, дома, я постоянно вот отвлекаюсь на какие-то домашние вот дела. Мне вечно вот, о м, что-то приходит в голову: что-нибудь там постирать, какие-нибудь крошки там вытереть, и, э, всё это одно за другое цепляется, и, э, э, много времени в результате уходит. Мне кажется, что уйдёт там минута, 2, а, э, уходит на самом деле полчаса и час. И, о время рабочее получается, что сокращается. И вот я как-то 1 раз вот с этим столкнулась в жизни и не знаю, о, как мне вот это наладить. То ли, думаю, мне вообще не надо работать тогда как-то самой из дома, надо просто возвращаться в офис. Может быть, я не способна, а, так работать или я просто что-то делаю, ну, не так.
Мгм. Ну, смотри, ты знаешь, э, ситуацию, которую ты описала, она на самом деле действительно может быть очень трудной. Потому что после, там, какого-то количества лет работы в офисе организовать себя на работу из дома- это непростая задача. И это нормально, что ты чувствуешь, э, обеспокоенность и недовольство тем, как это выглядит сейчас. А это всё совершенно нормально в твоей ситуации, но её определённо можно сделать более комфортной. И ты сможешь организовать свою работу так, чтобы чувствовать се себя более удовлетворённой результатами своей деятельности. Давай попробуем обсудить, как это выглядит сейчас и как можно это улучшить.
Мгм. Та Давай. Хм.
Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то, м, список, например, определённых задач, которые ты должна выполнить, э, ка ну вот на день, например, да, именно по работе. Ну, то есть какая-то именно структура или у тебя очень гибкое всё это на работе?
Ну, вот ты знаешь, э, м, а, оно очень гибкое. То есть это такая проектная работа, и есть просто вот какие-то дедлайны, там раз в месяц, 2 раза в месяц. Вот они еще такие довольно длинные, что, м, тоже, ам, м, наверно, мне вот с этим сложно. То есть если бы это к концу дня что-то надо было бы, наверно, я бы как-то вот собиралась. А так как я знаю, что у меня есть это время, то я вот могу неэффективно вот всю неделю, ну, вот так вот как-то: здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, а потом в последние дни вот сажусь и просто в завале, вот день и ночь, там вот уже падаю просто от усталости. Но потому что вот подошел срок, а мне это надо сдавать. И вот, а, из-за этого, да, у меня вот нет как бы какого-то такого плана конкретного. У меня есть план такой в голове как бы, что, <chuckles> вот я сейчас сделаю как можно больше, но вот он какой-то нечёткий, наверное.
Мгм мгм. Так. А, а твое рабочее место в доме, оно как-то отдельно выделено, какая-то зона рабочая или, м, или это всё вот происходит посреди вот этого домашнего, а, там, какого-то, а такого беспорядка?
Да, это, э, больше вот посреди, потому что мое рабочее место в моей спальне. И вот это тоже еще иногда, когда я чувствую, что я там что-то устала, и вот я думаю: "Ну, вот сейчас прилягу там на 5 минут, на 10". И иногда вот так могу уснуть. И то есть, и потом еще хуже- я просыпаюсь и вообще себя чувствую какой-то виноватой, что я вот вообще ниче не делаю, такая ленивая или что там. <chuckles> И, э, вот очень сильно з себя за это корю. Но и даже помимо, э, того, что это в спальне, я там увижу какие-то: о, вещи, там надо сложить что-то поаккуратнее, там, о, вот, э, что-то нужно вот, здесь полы там протереть. Вот, э, да, какие-то такие, в э, моменты меня постоянно отвлекают.
Мгм. Да, это вполне понятные моменты, они действительно могут отвлекать. А скажи, пожалуйста, а как тебе идея всё-таки выделить, а, рабочую зону, чтобы твое самоощущение на рабочем месте было более привычным для тебя? Видишь, дело в том, что если ты привыкла работать в офисе, то там, а, была определенная рабочая атмосфера, и там вокруг не было вот этих отвлекающих факторов в виде там домашних вещей, кровати и так далее. Может быть, даже если твое рабочее место находится в спальне и, допустим, нет возможности его куда-то перенести, а, придумать, например, какую-нибудь ширму. Ну, то есть вот физически, да, выделить эту зону, чтобы когда ты находишься на с вот этом месте, где ты работаешь, у тебя возникало вот это вот ощущение, что "я на работе", да. Может быть, окружить, э, если это, допустим, стол- окружить его какими-то канцелярскими, привычными тебе вещами, которые настраивают тебя на рабочий лад. Иногда, ну, просто присутствие, да, там, каких-то, не знаю, степлеров, а, скрепок, а, вот чего-то такого, ну, каких-то очень простых вещей, а, возвращает тебя в так привычное тебе состояние такой рабочей концентрации. И ты можешь, а, полностью сосредоточиться на том, что ты делаешь. Как тебе такая идея?
Да. Мгм. Ну, ты знаешь, у меня, в принципе, даже есть такая комната, как бы даже отдельная. Просто я её использую как, а, комнату для, ну, как, а, спорта. Ам, ну, в принципе, там очень много места и, а, можно сделать из этого, м, рабочую зону. Ам, и я думаю, что, ам, я могу это попробовать. А, там, м, знаешь, вот я вот, э, там просто каких-то много вот вещей, там, ну, она уже такая полускладская. И вот, если честно, мне просто не хотелось этим, ну, как-то заниматься, вот этой организацией, потому что тогда мне нужно идти, там, вот этот угол разбирать. И, э, в я как-то думаю: "Да ладно, как-нибудь в спальне, ну, вроде обойдусь". Но, наверно, да, всё-таки, э, а, надо потратить, <chuckles> время, приложить какое-то усилие, чтобы действительно серьёзнее вот как-то организовать это место. Потому что, как ты правильно сказала, у меня всегда были, ну, как минимум кубики или какие-то офисы, где вот только стол, стул, компьютер, м, вот принтер и вот вообще там ничего. Конечно, ты не приляжешь, в каком бы ты ни был <chuckles> состоянии уставшем или как бы тебе это всё ни надоело, но ты вот понимаешь, что ты здесь можешь только работать.
М. Мгм, ну да, видишь, а, работа из дома, конечно, а, очень сложно организовать её ровно так же, как, например, она была организована в офисе. Но можно найти какой-то промежуточный вариант. Например, а, сделать какое-то расписание себе на неделю с учётом, да, ещё каких-то твоих там других потребностей. Пусть этот график будет более гибким, чем, например, был график работы в офисе, но пусть он будет, этот график, потому что и не только у тебя в голове, но где-то перед глазами. Это может быть какое-то расписание, да, там у тебя висеть на кухне, это может быть какое-то приложение в телефоне, но что-то, чтобы у тебя был вот этот план на неделю. Например, да, допустим, в понедельник, там, ты работаешь 4 часа, допустим, во вторник ты работаешь, там, 3. В ну и так далее, да. То есть какое-то количество часов хотя бы, например, ну или каких-то конкретных задач, да. Тут, а, зависит от того, какого рода задачи у тебя на работе. И можно ставить себе прям будильник. Ну, например, да, если ты понимаешь, что там все 3 часа подряд ты не просидишь, ты окей, но ты по будильнику, например, заходишь как бы вот в эту свою рабочую зону и приступаешь к работе. И, допустим, там, вот через час у тебя по плану перерыв. Окей, ты через час встаёшь, идёшь, там, можешь прилечь на 15 минут. Ну, вот, э, сделать что-то, да, что ты тат обычно делаешь дома, но потом опять, допустим, там, через 15 минут или через полчаса опять вернуться к работе. То есть сделать это более с для самой себя более структурированным вот это расписание с помощью таких инструментов, как расписание и часы. Что ты по этому поводу думаешь? Это возможно?
М. М. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ты знаешь, да, это возможно. И вот мне понравилось, что по часам. Потому что вот раньше, когда я б делала, я делала так, старалась: я делала, знаешь, как-то по задачам. И, видимо, вот этот, ам, отсутствие навыка какой-то саморегулировки, я вот слишком много задач писала, и я не успевала их сделать. И от этого я как-то, а, ну вот как-то расстраивалась и думала: "Эх, у меня ничего не получается". И, видимо, а, вот этого и забросила как-то, м, <chuckles> а, делать их. Но я думаю, что я вот попробую делать это скорее вот больше по часам и пока сосредоточиться вот именно на такой структуре временной. Вот как бы да, с на по потому что да, когда вот я иду, даже вот я встаю такая: "Ой, сейчас я быстренько пойду стирку, там, закину". И у меня никогда нет, ам, ну, мне кажется, что это очень быстро, но у меня никогда нет вот ограничения временного. Я не ставлю будильники. И поэтому закинула стирку, прошла мимо, там, кухни, что-то ещё увидела, прошла мимо этого и что-то увидела. И да, эти 2 минуты растягиваются вот, ага, в 20 и и больше. Поэтому я думаю, что мне нужно сосредоточиться вот на часах, на более вот чётко этого придерживаться.
Да, потому что, видишь, домашние дела- это же такая бесконечная история. Если не придерживаться какого-то временного именно плана, да, то и домашними делами можно заниматься бесконечно. Там одно плавно перетекает в другое, другое в третье. И получается, да, такой бег белки в колесе, который, в общем-то, да, и ты вроде много времени потратил, а оно всё не то, что знаешь, там, это всь ф всь по-прежнему тот же самый дом. Потому что вся эта домашняя работа, она, а, ну, не так сильно заметна, как хотелось бы на самом деле. Вот. А когда ты делаешь это по часам, да, то ты просто делаешь какие-то вот операции конкретные, да. И при этом у тя нет ощущения, что ты какое-то бесконечное количество времени этому посвящаешь. Это должно помочь.
Это точно. Мгм. Мгм. Да. Да, я думаю, что я вот посерьезнее теперь отнесусь именно вот к структуре часовой. И, а, всё-таки займусь, э, т офисом и сделаю его более таким продуманным, более отдельным. Чтобы он мне помогал сосредоточиться, а не без конца, наоборот, отвлекаться на вещи разбросанные. Спасибо тебе большое за твое а, за то, что выслушала и за твои советы ценные. Вот у меня уже появился план действий, эм, и я сейчас готова к нему приступить. Я очень ценю твою помощь.
Очень рада была помочь. И я уверена, у тебя получится изменить ситуацию в лучшую сторону и чувствовать себя гораздо комфортнее.
А